แบบใต้ถุนบ้านของเขาอะ ป ทำครัวเล็ก ๆ แต่แบบ ผมบอกเลย โอ้ เต็มทุกวันแน่นอนอะ ด้วยบรรยากาศด้วยความเป็นกันเองของอาหารญี่ปุ่นเนาะ อาหารง่าย ๆ แต่อร่อย อา กินกันไปมีแต่คนรู้จักไป เหมือนมา แฮงเอาต์ กันน่ะ ทาน
อือ ๆ อืม อืม
โอ้โฮ แล้วพ่อครัวยังจะร้องเพลงเพื่อแบบเอนเทอร์เทนอีกอะ มันเป็น <smacks lips> มันประทับใจร้านนี้มาก ๆ อะครับผม <chuckles>
อืม เหมือน เหมือนเขาก็ร้องไปแล้วเขาก็ทำอาหารไปแบบฟีล ๆ ชิล ๆ อย่างงี้เหรอครับ?
ต้อง ต้อง เออ แล้วเขาก็ดื่มกับ เอ่อ นัก นักดื่มกับ เอ่อ ลูกค้าเอา ไว้
อ๋อ คน คนที่มา กินข้าว อา อุ๊ย บรรยากาศดี
อา เห็นเขาชน แก้ว เพราะว่า เพราะว่าครัวมันเป็นแบบว่า อือฮึ ตรงที่ อ่า ลูกค้านั่งมันจะเป็นแบบตัวยูเลยใช่ไหมครับผม?
อือ ๆ ๆ อือ
ได้หันไปทุกทางแล้วก็แบบ เหมือนเป็นเวที คอน ส เลยก็ว่าได้ครับผม
อืม โอ๊ย ฟังดูก็น่ารักนะผมว่า เป็นบรรยากาศที่ฟังดูอบอุ่น มาก เลยนะครับ
ใช่เพราะว่า มัน ใช่ ๆ มันเป็น มันก็น่ารักมาก ๆ คือไปแล้วประทับ มันสร้างความประทับใจให้แบบ 10/10 อีกเหมือนกันที่ผมบอกอยู่เนี่ย <chuckles>
อืม อือ ๆ ๆ เข้าใจได้ เฮ้ย แล้ว แล้วอย่างงี้ ก็คือตอนนั้นน่ะ ก็คือเหมือนกับว่า แล้วคุณมีไปซ้ำไหม หรือว่าตอนนั้นเราก็แบบพยายามหาอะไรใหม่ ๆ ไหมครับ หรือตอนนั้นมีกลับไปซ้ำไหม วัน
ผมไม่ทำ ไม่ใช่ ได้อยู่เพราะว่าคืนนั้นมันเป็นคืน คืนสุดท้ายที่ผมแบบว่า อ่า อยู่ญี่ปุ่นแล้ว อีกวันหนึ่งเราก็กลับกัน แต่เอาจริง ๆ อะผมนั่งอยู่ใน ลาน อยู่นานมากจนแบบว่า จนเกือบเขาจะปิดเลยนะ
อืม อือ ๆ อือ ครับ
แล้วหลัง จากนั้นก็ยังมีการสั่งอาหารมาเพิ่ม ก็คือ อ่า กินบรรยากาศไปกับ ค ตรงนั้นน่ะที่เขาแบบว่าสั่ง ส พวกผมก็สนุกไปด้วย แล้วเขาอะ แบบว่า อ่า รู้สึกแปลกที่ผมเป็นนักท่องเที่ยวหรือคน คนไทยที่เข้าไปในร้าน เลย คือมี เอ่อ คนอื่นที่เป็นคนท้องถิ่นแถวนั้นที่เขานั่งทานอยู่ใช่เปล่า เขาสั่งถั่วอะไร สัก
อืม อือ ๆ ๆ
อา เขาสั่งมากิน แล้วเขาก็เดินมาหาพวกผม คุยกับพวกผมแบบถึงคุยไม่รู้เรื่อง แต่แบบยื่นอาหารอันนั้นอะที่เขาสั่งอะ มาให้พวกผมทานด้วยอะ
อื้อฮือ
เหมือนกับ อืม ผมได้ความเป็นกันเองประมาณว่า เขามองผมเป็นแบบลูกหลานของเขา อะไร เพราะเขาเป็นคนมีอายุแล้วอะ เอามาให้ผมทานแล้วผมก็ทาน จริง ๆ ผมทาน มันเป็นถั่วแบบ มันเหมือนมีน้ำอะไรเหนียว ๆ ด้วย ผมไม่เข้าใจ นะ ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรด้วยเมนูนั้นน่ะ
อืม ถั่วแระไหม ถั่วแระ นัตโตะเหรอ?
มันอาจจะใช่หรือเปล่า ผมไม่แน่ใจนะ เหมือนเขาสั่งมา แล้วเขาก็มาทานบนข้าวอะ
อ๋อ นัตโตะแหละคุณ ถั่วเหนียว ๆ ใช่ไหม?
เป็นตูเต็บ อา ใช่ ๆ มันเหนียว ๆ ซึ่งผมทานแล้วผม ผมไม่ได้แบบว่า อ่า รู้สึกว่ามัน มัน แต่ผมก็ อา รู้สึกอร่อย ๆ ไปกับเขา แต่ มันก็เลยแบบว่า เฮ้ย เขาก็กอดพอผมแล้วเขาก็เหมือนร้องเพลงกับ อ่า พ่อครัวเขาอะ อะไรกับเขาอะ ผมก็ อjา ทาน เครื่อง ดื่มไป แล้วก็เอา ซึมซับบรรยากาศไปกับเขาอะ คือมัน <chuckles> คือมันบังเอิญนะที่เจอร้านเนี้ย แต่แบบว่าผมได้ความประทับใจกลับมาที่แบบว่าไม่ลืมเลยอะ ไม่ลืมแบบไม่ลืมจริง ๆ เลยกับร้านนี้ครับผม
สีน้ำตาล อืม อือ ๆ ๆ อืม

เจอคนท้องถิ่นนั่งเต็มไปหมดเลยครับผม คือดูมีแต่คนญี่ปุ่นน่ะ ไม่มีนักท่องเที่ยวนั่งทาน เลย
อืม
อา ทุกคนมามอง เขา ม มองผมด้วยนะ มองด้วยความ อา มองด้วยความงงว่า เอ๊ะ อ่า มัน มันไม่ใช่ร้านที่แบบอยู่ ตาม ใหญ่นะ อย่างที่ผมบอก มันเป็น อยู่ในซอยเล็ก ๆ ที่ผมพยายามอยากจะ ส เดินลัดใช่ไหมครับ เขาก็งง แต่แบบ เฮ้ย แต่ ผมก็มองกวาดไปแบบ เฮ้ย เอาไงดีเนี่ย เข้ามาแล้วนะ แล้วก็มอง มองอาหารก่อนตอนแรก
อืม น่าสนใจ นะ อือ ๆ ๆ อือฮึ อือ ๆ ๆ
ท เต็มโต๊ะมาก ๆ อา <tsk> แล้ว "เอาวะ ไหน ๆ ก็เข้ามาแล้วเนาะ" หาโต๊ะเลยครับ แล้วก็มีโต๊ะว่างอยู่แบบโต๊ะในสุด เลย ที่นั่งแบบ ที่นั่งญี่ปุ่นที่จะต้องถอดรองเท้าขึ้นไปนั่งแบบ ที่ห้อยขาอะไรของเขา ประมาณนั้นน่ะ แล้วมันก็นั่งได้ 4 คนพอดีด้วย พวกผมก็เลยไปนั่งไป ต แต่ทีเนี้ยการสั่งอาหารเนี่ย หาแล้วครับผม
อื้อฮือ ครับ เออ อือ ๆ
คือมันไม่ใช่อาหาร ร้านอาหารนักท่องเที่ยวอะ มันไม่ มี ว่า เราเห็นรูปของอาหารว่ามันเป็นยังไง ถูกต้องไหมครับ? เราไม่เห็นว่า เอ่อ
อือ ครับ
ภาษาที่เราอ่านแล้วเราจะเข้าใจ มันมีแต่ ล้วนเลย ทั้งในเมนูแล้วก็ที่เขาแปะไว้ตรง เหมือนหลังครัวเขา ที่เป็นเชฟ ว ว่า เมนูอะไรพิเศษประจำวัน ไรเงี้ย โอ้โฮ! งง ตึ้บเลยครับทีนี้ เอาไงดี
อือ ๆ ๆ อือ <chuckles>
ทีนี้ก็เลยแบบว่า อา โอเค คุยกับพนักงาน ใช้การสั่ง แบบว่า อ่า เห็นโต๊ะนู้นน่า กิน ชี้ เห็นโต๊ะนั้นน่ากิน ชี้ ชี้ ๆ ๆ ๆ ไปประมาณ เนี้ย ได้มาแบบ หกถึงเจ็ด เมนู อา จนกระทั่งแบบว่า
อือ ๆ ๆ เดี๋ยวนะ คุณ คุณสั่งเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ?
ใช่ หิวครับผม นี้เป็น จริง ๆ อยากบอกทุกคนเลยนะ อย่าสั่งอาหารตอนหิว <chuckles> มันเห็นไรมันก็อยากกินไปหมดอะ <chuckles> อารมณ์ นั้นน่ะ สี่ ซิ อุ๊ย! ใช่ ๆ ๆ ถูกต้องเลย เพราะว่าด้วยความแบบ เอ่อ บรรยากาศ อ่า ร้านของญี่ปุ่นน่ะ เหมือนกับเป็น เขาจะเป็นโซนครัว ถูกต้องไหมครับ? แล้วเขาจะให้ทุกคนเนี่ย
อืม อุ๊ย! แต่กลิ่นมันหอมด้วยไหมตอน นั้นน่ะ?
นั่งรอบ ๆ นั่งรอบ ๆ บริเวณที่เขาทำครัว ซึ่ง อ่า พ่อ ครัวทำไร เราจะโอกาสเห็นหมด
อืม อา อ๋อ เป็นเคาน์ เตอร์
เขาก็ยกมาเสิร์ฟตรงโต๊ะที่แบบคนญี่ปุ่นเขานั่งอะ เป็นอารมณ์ บ ร้านอาหารประมาณนั้นเลยครับผม อืม แล้วก็ แต่บังเอิญพวกผมเนี่ยนั่ง นั่งแบบอีก อีกฝั่งหนึ่งที่แบบว่า อ่า
อืม
ชิดในสุดของร้าน ใกล้ ค
ครับ
มีที่นั่งเป็น 4 โต๊ะพอดี พวกผมก็เลยนั่ง ทีนี้พออาหารมาเสิร์ฟเสร็จปุ๊บ 1 2 3 ส แบบ ฮึ่ย มัน มันดีมากอะครับผม อาหารที่แบบว่าที่เราทานกันน่ะ คือมันอร่อยทุกอย่าง แบบปลา เหมือนกับปลาย่าง ง่าย ค มันยังอร่อยอะ